Bien sûr, et du coup, ça t'a fait aussi prendre confiance en en tes capacités. Heu, donc là, c'est quelque chose quand même, qui est extrêmement positif pour heu, pour la suite de ta carrière aussi. Et heu, tu parlais des amis tout à l'heure, que tu t'étais fait là-bas, et heu, j'imagine que tu as des amis aussi qui sont maintenant heu, avec toi, dans ta ville actuelle et du coup, est-ce que tu as essayé de mélanger ces deux cercles heu, ensemble?
Ouais, j'ai pas forcément heu, ou alors il y a eu il y a eu une heu, une situation, voilà, où, bah, j'ai eu mes amis d'enfance qui ont rencontré quelqu'un heu, ben justement de de cette ville-là et et heu, voilà, on a échangé un peu et puis le le courant a très très vite pris, donc heu heu derrière bah, c'était plus facile d'échanger, de discuter et puis heu et puis aussi de de de de discuter de la façon de voir les choses heu, d'un peu de la vie de tous les jours, donc heu hem j'ai essayé, oui de de voilà de d'essayer de de pas tout le temps, bien sûr, hein, heu, je suis confronté, voilà, à des situations où parfois il y a des bah, des amis me v aiment me voir voilà, seul heu, c'est peut-être un peu plus heu voilà, parce qu'ils connaissent pas forcément mes amis. Donc heu, je je comprends tout à fait, mais il y en a d'autres heu, auxquels heu enfin qui qui que ça ça ne dérange pas du tout donc heu, forcément pou encore plus heu, bah ils par on partage heu, à peu près les mêmes centres d'intérêt qui est heu: le sport, le football. Donc heu, ça ça c'est un peu plus facile, en fait, de bah, de discuter de ça heu heu, quand on est heu, un peu plus nombreux, même si voilà, la personne me connaît plus que bah logiquement heu, puisqu'elle a jamais vu mes amis donc heu heu, derrière c'est plus facile, en fait.
Ouais. Bien sûr. Oui. D'accord. Bien sûr. C'est vrai. Quand on a un centre d'intérêt commun, vous avez quelque chose qui est quand même beaucoup plus simple à mettre en place, une amitié croisée comme ça. Et heu, du coup, j'imagine que cette expérience, ça t'a donné envie. Parce que tout à l'heure, tu parlais de partir à l'étranger peut-être. Heu, le fait, d'avoir déménagé aussi loin comme ça, hem, pour un pour un boulot, c'est quelque chose du coup bah, qui t'a donné peut-être heu, la motivation supplémentaire, si jamais tu as une autre opportunité ailleurs, de bouger, c'est ça?
Oui, c'est ça exactement heu, c'est ça m'a donné envie de réfléchir heu, à quelque chose d'un peu plus grand. Parce que comme heu voilà, je pense que se ça aurait pas été comme ça, si ça ne s'était pas bien passé. Mais là, comme ça c'est bien passé, je pense que voilà ça j'ai j'ai moins cette crainte là de de m'expatrier donc heu, voilà, je te remercie en tout cas pour tes ton écoute attentive et tous tes conseils. Ça m'a permis voilà, de ça m'a fait du bien d'en parler aussi, donc je te remercie pour ça.
Je t'en prie, c'était avec plaisir.
Merci.